Oye, pues, quería un consejo sobre una situación que estoy teniendo. Fíjate que yo tengo una amiga desde hace desde la prepa, o sea, la conozco más de, ¿qué?, am, 8 años, ¿no? Quizás más, quizás como casi 10 años la llevo conociendo. Y, pues, hemos sido siempre como que muy cercanas, ¿no? Yo la consideraba como una amiga de mis mejores amigas, que siempre estaba ahí, o sea, luego tenía dificultades, pero siempre estaba presente en mi vida. Pero, no sé, en la prepa, pues, obviamente nos veíamos diario porque esta salíamos, este, íbamos al mismo salón y la veía diario. En la uni, a pesar de que escogimos carreras diferentes, ella escogió economía y yo escogí derecho, nuestras facultades estaban pegadas, o sea, literalmente yo me iba luego a economía y ella venía a derecho. Entonces, nos graduamos y, en consecuencia, pues, cada quien empezó a hacer sus cosas, eh, sus trabajos y todas como que esa logística, pero tratábamos de mantener siempre el contacto. Pero después como que, bueno, ahorita ya
Ajá.
se se comprometió y todo, y pues, está viviendo se mudó de casa, o sea, ya no vive con sus papás, vive con con su prometido y, poco a poco no no desde que se casó, bueno, que se juntó, como que poco a poco sentía que estaba cancelando muchos planes, ¿no? Como que lo hacía de una manera muy incorrecta, de cierta forma. Como que tú entiendes que ya estamos grandes y que todos tenemos ciertas actividades, ¿no?, cosas por cumplir con el trabajo y no te puedes desvelar y eso está bien. Pero también como que a mí me molestó siempre el hecho de que le enviabamos mensaje de que: "Oigan, vamos a hacer esto, y esto y aquello, esto, y esto, y esto". Y ella decía como de que: "Ay, es que no puedo porque tal". Y tú decías: "Bueno, ¿qué tal este?". "Mm, tampoco voy a poder porque tal". "Am, bueno, entonces creo que no", y volviamos a intentar hacer otra salida, ¿no? "Oye, vamos a salir este día, ah, ¿qué tal si hacemos esto?". "No creo porque no puedo". Hasta que poco a poco sus excusas se fueron volviendo como que más inconsistentes, como que antes eran cosas creíbles y ahora suenan más como de que: "Ay, no creo porque ese día me va a dar flojera" o porque ciertas situaciones. Pero también no es una situación que me dice, de que a lo mejor no quiere salir porque algo le esté pasando. También ya le he preguntado de que: "Oye, si algo te está pasando, pues, ah, dinos qué qué pasó". Y entonces como que esa repetitiva de cancelar siempre los planes estaba haciéndome, más de sentir como que realmente ya no le importa como que tanto la amistad, ni tampoco me me me externa a lo que siente, y, de cierta manera, hace sentir como que ya está avanzando en cierto aspecto de su vida. De hecho, yo tuve una plática con ella y le dije: "Oye, este, ¿qué está pasando? Si tienes algo, pues, dímelo. Si no, si ya no quieres que seamos amigas, también, yo lo entiendo completamente porque, mm, que nos hayamos conocido desde mucho antes no quiere decir que tengamos que estar juntas para siempre", ¿no? Cada quien cambia conforme avanza el tiempo y la vida, y no me sentiría mal, pero solo quiero que me lo digan a la cara, porque si no, me hace cuestionarme de: "¿Qué hice? ¿Por qué ella se está alejando?". Por qué ciertas cosas, cuando realmente sí la quisiera tener en mi vida, pero tampoco la quiero forzar a algo que tal vez ella no se sienta cómoda. Entonces, le comenté esta situación y me había dicho que que era de que no, que eran cosas mías y eso y eso también era de que que se sentía también aislada. Eso también fue algo que me molestó, que se sentía excluida porque tengo otras amigas aparte, ¿no? Como que ella es mi mejor amiga la consideraba mi mejor amiga, pero además de eso tengo otras amigas, conozco otras personas. Y me veía salir con ellos y de cierta manera me como que me hizo entender que estaba como que celosa de que saliera con otras personas. Pero eso es reciente, o sea, eso es reciente, como que hace 4 meses, pero de sus negativas a estar saliendo o de cualquier cosa ya lleva como 3 años. Entonces sí era como: "No sé qué está pasando", y que estaba buscando un consejo para saber qué hacer en esta situación. Porque sí me interesa su amistad, pero tampoco a este nivel. Ya está como que muy desprendido, como cuando tu pareja hace muchas cosas malas que ya de, si te corta, pues, ya no sientes tanto el dolor. O sea, como que sí me dolería que se fuera, pero ya no tanto como al principio.
Ajá. Okey. Mm. Okey. A la torre. Ajá. Mm. Okey. Oye, pero primero que nada, me podrías decir ¿con qué frecuencia? O sea, a mí me dijiste que tiene como unos 3 años así, ¿pero siempre era tal cual que cancelaba los planes y y cualquier tipo de plan, o había algunos a los que sí iba?
Como que había algunos que sí iba, pero también se sentía como que muy demandante, ¿no? Era como: "Ah, sí puedo, pero solo entre el rango de horario de 2 a 4". Y tú te tenías que acomodar a ese rango de horario a pesar de que tú tal vez no pudieras, porque era el único rango en el que podía, pero cuando a ti te pasaba, como que la respuesta era siempre negativa, ¿sabes? Como si yo decía: "Mm, no puedo porque tengo eso". Como que se veía su descontento de que: "Oye, y pero, ¿por qué no? Ta ta ta, si haces un esfuerzo y ta ta ta". Y era como de: "¿Y por qué tú no haces un esfuerzo?". Pero tampoco quería caer en este sentido de estar reclamando las cosas, porque siento que si vamos a juntarnos y solo vamos a reclamarnos las cosas, no tiene sentido. Es vamos a estar peleando y eso no lo veo práctico. Entonces, como que también evitaba tocar este tema de ciertas cosas, evitaba pelear con ella porque también era como un poquito un poquito de esquivar la situación. Sí me decía de que: "No, es que la estoy pasando mal porque", no sé, me decía luego: "No tengo dinero", o luego como de que: "Tengo problemas con mi mamá", o luego de que: "Tengo problemas con mi novio". Como que siempre estaba en una situación constante de problemas, que yo no sabía si eran reales o simplemente tenía como que esa mala racha de que siempre estaba en problemas. Porque era como de que, yo entiendo que todos tenemos problemas, pero también precisamente todos tenemos problemas. Y es como veo que mi amiga, mi otra amiga y yo estamos, a pesar de la situación y las problemáticas, tratamos de reunirnos precisamente para contarnos ciertas situaciones y ver otros puntos de vista, pero ella era como que no.
Mm. Okey. Mm. Claro. Mm, okey, sí, sí, sí, sí. Oye, y realmente, bueno, ¿a ti cómo te afectó principalmente emocionalmente? Y ahora sí que hasta cierto punto, no sé si económico, como que siempre te andaba moviendo realmente como que los planes con tu tiempo y todo eso. ¿Cómo te afectó a ti todo eso?
Pues, en un principio, cuando empezamos hace 3 años, pues no me importaba mucho, porque yo estaba más preocupada por mis cosas de titulación y de graduarme de la carrera. No tenía tenía un empleo muy flexible, ah, entonces, era como de que, podría acomodar mis horarios de cierta manera, ¿no?, como que casi no me importaba. Y ella, pues, estaba trabajando y también mi otra amiga estaban trabajando ya en empleos formales con horarios de 9:00-4:00, de 9:00-6:00. Y de cierta manera, como al sentirme culpable de esa situación, como que yo me acoplaba más a sus horarios porque yo podía, como en cierta manera más flexible y no tenía como que tanto este problema. Pero después cuando a mí me tocó el el tiempo de que mis horarios ya no eran flexibles, ya estaba como que en un trabajo, no de 9:00-6:00, pero ya cier tenía que cumplir ciertos horarios, ya vi sus negativa de ya vi su negativa de que no, es que, por qué por qué ahora ya no, ¿no? Como que la malacostumbré a a decir siempre que sí, pero también es como de que, si ve que me doy hor tiempo para mis nuevas amistades y la me dijo que la hacía sentir mal.
Mm. Okey. Mm. Okey, entiendo. Oye, y más que esto, ¿llegaste a algun en algún punto a hablar con ella sobre todo esto que está pasando y de cómo te sentías? De, bueno, realmente, cómo se sentían todas las personas cuando terminaba cambiando los planes, o que ponían unos rangos como que muy cortos para poder salir con ella.
Sí, de hecho, sí, o sea, sí lo terminé hablando con ella. De hecho, hace poco fuimos a que a un restaurante a e el plan era a la 1:00 y llegó como a las 4:00. O sea, pero también ahí yo no tuve cara. Eh, nos reunimos 3 amigas, ella, yo y otra amiga, ¿no? Am, y justamente la otra amiga llegó muy temprano. Bueno, llegó a la 1:00 y yo llegué a las 2:00, porque realmente se me complicó un poco, ¿no? Y sí le dije: "No, una disculpa, pues, es que estaba en esta situación", y ta ta-ta. Dijo: "Okey, no hay problema, pero, ¿qué pasa con nuestra otra amiga?", con Arely, se llama Arely, ¿no? Y digo: "Ya ya son las 3:00 y todavía no llega". Y yo en mi mente, pues, la traté bueno, no en mi mente, porque realmente sí hablé con mi amiga y le dije: "Oye, pues, ahorita que llegue tampoco hay que criticarle y decirle de que por qué llega bien tarde, porque te digo que luego es un esfuerzo para reunirnos y que llegues y que te reciban de mala gana, pues, también como que te quita las ganas de querer volver a salir, o te quita las ganas de volver a salir con esas esas personas en específico, porque te van a recibir de mala gana". Pero sí quería que ella solita, eh, dijera: "¿Qué pasó?", sin necesidad de presionarla. Pero realmente si yo lo ignoraba, y también nadie lo ignoró, ella no dijo nada, como que lo tomó de que: "Bueno, equis". Y ya era como de que: "¿Por qué siento que están enojadas conmigo?". Y yo: "Pues no".
Ajá. Okey. Es que realmente, <chuckles> hasta cierto punto, pues, sí era verdad, ¿no?, de que de que que estaban un poquillo enojadas. Pero hay un hay un dicho muy fuerte que dice que las cancelaciones repetidas revelan más que nada la relación y no revelan la agenda. Eh, la gente realmente hace espacio, pues, lo que realmente respeta, lo que realmente prioriza, y pues, ahora sí que lo que realmente le importa. Eh, y si un amigo te está con eh, cancelando, pues, constantemente te está diciendo más que nada decirte que no puedo, te está diciendo de que: "¿Sabes qué? La realmente no es como que lo suficiente importante para mí, como para sostenerlo y poder estar ahí". Y se comprende hasta cierto punto, porque justo como tú lo dijiste, eh eh, hace unos momentos, de que las personas, pues, terminan cambiando. Todos el sus prioridades cambian y todo eso, y pues, es parte de Al final de cuentas, es muchísimo tiempo de de de amistad que tienen ustedes, y se comprende hasta cierto punto. Eh, y más que nada, a lo mejor, algo que te pueda servir con contigo para tratar de como que tener esa relación, eh, puedes ponerte en el en los zapatos de ella y tratar de comprender un poco el porqué está tardando, o por o por qué no tiene ese tipo de tiempo. A lo mejor, y tiene algunos proyectos en puerta, a lo mejor está trabajando mucho, o a lo mejor tiene algunos problemas en casa. Eh, a final de cuentas, es como que muy común que para los humanos darse de que: "¿Sabes qué? El problema me está pasando a mí y yo soy el único que importa", y así. Muy pocas veces se ponen como que en el los zapatos de la otra persona, como que para saber: "Ah, a lo mejor está pasando esto o a lo mejor y no está bien en ese aspecto". Y sería una muy buena opción que tú y tus amigas trataran, a lo mejor, de comprenderla tal vez un poquito, y darle como que esa oportunidad para que ella se pueda explicar de realmente lo que está pasando. Y y pues bueno, más que nada también hay que tener de que en cuenta que cancelar mucho, realmente como que es un reflejo de una madurez emocional. Eh, realmente en este caso sería un poco inmadurez. Eh, po porque al final de cuentas es una falta de respeto, eh, de que siempre les esté diciendo lo mismo, que no sé qué, cuando podría ser tal vez un poco más madura y decir las cosas directas: "¿Sabes qué? Eh, no me siento a gusto ahora", o, a lo mejor ¿no?, "Estoy pasando por esto". Y como que poder aclarar el el como que ese vínculo de amigos que tienen. Y y pues nada, la verdad es que lo que te podría recomendar es directamente tratar las cosas con ella, tratar de ponerte como que en sus zapatos, comprender un poco la situación de lo que está viviendo. A lo mejor, fuera de todo esto, está pasando algo un poco difícil. Eh, sería una buena opción como que tratar de comprender todo esto, y si realmente aprecias la amistad, eh, vas a ver que solito ahora sí que solita ella misma te va a empezar a contar todo y tú lo vas a empezar a comprender y se va a llegar a un acuerdo.
Creo que es un buen consejo que, tal vez, ah, sí lo voy a llevar a cabo, porque realmente te digo que tengo que platicar con ella. Lo que sí es que tengo que platicar con ella de frente, eso sí lo tomo adecuadamente. Voy a tratar de llevar tu consejo a cabo y entenderla, ser más empática, porque sí, tienes razón en el hecho de que a veces las personas solo estamos viendo nuestros propios problemas y como que esquivamos los demás. Pero, si me abro más de mente, podría ver también su perspectiva y entender por qué ha estado en esta negativa desde hace 3 años. Y realmente te agradezco que me dieras ese punto de vista.
Nada, no te preocupes, al contrario, espero que te hayan servido de algo los consejos. Más que nada, si los quieres poner a prueba, estás totalmente en todo tu derecho, y también, si no los quieres poner, también totalmente respetable. Eh, ahora sí que tú misma también, solamente ponlo como que en sus prioridades y vas a ver que todo va a ir superbién.
Muchas gracias. Que tengas una bonita tarde, lo agradezco. Hasta luego.
Hasta luego.